À! Đương nhiên à, suốt cái hành trình mà mình học ấy thì mình luôn chia sẻ với mẹ mình, gia đình mình ấy là khi mà mình mẹ thấy mình, à, tiến bộ dần dần đấy, thì mẹ cũng tin tưởng hơn, mẹ cũng kỳ vọng và, ờ, ờ, cũng vui đấy. Xong rồi, ờ, đợt đấy là mình ở ký túc xá và, ưm, nói chung là ở ký túc xá thì ở tận, ờ, mấy người nhỉ? À, 8 người cơ ấy, ở tận 8 người, ờ, và cái đứa mà bon mình có hai đứa ở chung ký túc xá mà nó theo, ờ, nó ở cùng mình từ năm nhất lên tận năm 3 luôn. Đấy, có 2 đứa thì ừm, thì nó cũng nhận xét là, ờ, thấy mình, ừm, sao năm nay chăm học thế? Đấy, động lực như thế nào? Xong rồi, ờ, mình cũng bảo là, ờ, "Sao, ừm, tự nhiên năm nay tao lại muốn học bổng." <chuckles> Đấy.
Ừm. Ờ. À, rất là vui ha! Ừm. Ờ, cũng đông nhỉ? Ồ bó lâu dài đấy. Ừm. À! Cũng tự cảm thấy bản thân bản thân nó lạ lạ, đúng không?
Ừm, mà bạn biết sao không? Mà mỗi lớp là nó chỉ có 2 suất học bổng thôi mà cái lớp của mình ấy, <chuckles> cái lớp cái lớp của mình hai người thủ khoa đầu vào thì nó đã vào cái lớp mình rồi! Trời ơi! Mình không thể nào mà có có
Ồ! Trời ơi! Toàn người giỏi à? Ồ! Cạnh tranh ghê! Ừ. Nhận, có nghĩ là không có khả năng không?
không có một chút khả năng nào mặc dù cái điểm mình mình cảm thấy là nó cũng cao rồi nhưng mà, trời ơi ừm, mà mình không thể nào mà đấu lại. <chuckles> Đúng rồi.
Ờ. Ổn ổn ha. Không thể đấu lại được. À, là do người ta giỏi chứ không phải là do mình không có năng lực, đúng không?